Paano niyo hinahati-hati ang gawaing bahay sa pamilya?
Bale kasi kami 'no, ah, pa'no ba? Ah, naghahati-hati kami ng, ah, gawain sa bahay, kasi 'yong nanay ko nga pala, ganito pala 'no, 'yong nanay ko talagang, ah, gusto niya madisiplina kami at saka siyempre gusto niya matuto kami sa la ng lahat ng gawaing bahay. So, kami magkakapatid dahil marami kami, 6 kami no'ng time na 'yon, talagang may nakatoka sa'ming gawain, ayan. 'Yong ate ko nagluluto. 'Yong isa kong ate, naglalaba. Ako, ang ako nga medyo madaya sila 'no, kasi 'yon nga naghuhugas ng plato ta's naglilinis ng bahay. Ta's 'yong dalawa akong kuya taga-igib. So 'yon talagang hinati. Mm?
Hmm. Oo. Hmm. Oo. Ah. Pero ayan, ah, paano n'yo iniisip 'yan 'no, 'yong, ah, ganyan. Ah, ano 'yong mindset n'yo niyan sa fairness? Na, ano ba equality ba 'yan, 'yong pare-parehas kayo ng workload o equity, 'yong ayon naman sa ano, lakas ng isa 'no, enerhiya ng bawat isa, 'tsaka bakit ganyan 'yong usual n'yong ah, ah, routine 'no sa mga gawaing bahay?
Okey. Mm. Okey, siguro ano, 'yon nga din no'ng sinabi mo nga kung ano 'yong parang kaya lang gawin. So siguro nakikita ng nanay ko na kaya ko na nga maghugas ng plato at maglinis ng bahay kasi hindi ko naman siya mahawakan dati 'yong pagluluto. So sa ate ko talaga nakatoka 'yon.
Ah, hindi kasi marunong, gano'n?
Siyempre bata pa ako no'n. Ano ba? Nasa 7 lang yata ako no'n or something, 6. Kasi talaga tinuturuan na kami mag-ano, maglinis ng bahay 'tsaka 'yon nga kumilos talaga. Tas 'yong ate ko naglalaba. 'Yong isa kong ate. So siguro talaga sa ano, nasa edad, ganyan. Pero 'yon nga ano, nakikita kasi ni mama na 'yo um, 'yon nga nag naglilinis ako, marunong ako maglinis 'tsaka, um, maghugas ng plato, so do'n ako nakatoka. Tapos 'yon nga, ito nga 'no, hindi kasi siya puwedeng umuwi ng madumi 'yong bahay talagang
Mm. Hmm, nako, oo. Siyempre.
talagang yari kami. So ayan pagka ano dapat bago siya umuwi, ayan, magkikilusan na kami niyan. Kailangan ayan na, nakapaghugas na, nakapagsaing or something, nakaluto na si ate tapos ako siyempre naglinis na ako ng bahay. Pero 'yon nga minsan nagrereklamo ako kasi bakit sa'kin 2?
Mm. Anung-ano nga 'yon sa'yo no?
Naghuhugas ng plato, tsaka nag naglilinis ng bahay. Tas 'yon nirereklamo ko siya kay mama ko kasi sabi ko, "Ma ba't sa'kin 2, tapos kila ate 1 lang?"
Oh. Oo. Ah ano pa lang pala 'no? Bata pa lang pala mareklamo ka na rin? Oo. Pero ayan 'no, paano niyo ano paano niyo, ah, pinapaalalahanan 'yong isa't-isa 'no, na, "Naku! Parating na 'yong nanay", ganyan, eh, may hindi pa tapos, oo Ah, so kusa na lang, kailangan paalalahanan.
Mareklamo na. Eh, siyempre parang kasi mm. Parang kusa na lang, eh, parang, mm May oras. Yes. May oras kasi 'yon. 'Pag galing kasi sa school dati parang ang uwian kasi alas-kuwatro 'no? Tama ba, alas-kuwatro? Tapos uuwi kasi, umuuwi kasi 'yong nanay ko mga 6:30. So, ah, pagka uwi namin sa bahay siguro bago mag-five, nakakauwi na kami 'yon. Ah, pahinga lang konti tapos kilusan na kaming lahat no'n. Ano na 'yon, matic na 'yon. Hindi na kami nag-uutos sa isa't-isa kasi nga, ah, alam namin kung paano nga magalit 'yong nanay ko. So 'yon. Mm, gano'n.
Mm. Oo. Eh, ayan 'no. Ah, no'ng habang lumalaki kayo 'no, ah, paano na 'yong nagiging, ah, schedule n'yo 'no? Kasi siguro 'yong ibang kapatid mo, eh, nagtatrabaho na ganyan. Mga magkakasama na kayo sa bahay, eh, paano na 'yong mga gawaing-bahay noon?
Mm. Ayun, kasi no'ng, ah, bago 'ko umalis sa bahay namin, bago ako inampon no'ng nagpa ah, nagpaaral sa'kin 'no, ano, ah, tawag dito, ang naabutan ko no'n is, ah, 'yong isa kong ate nagtatrabaho tas 2 na lang kami 'yong kumikilos, no'ng isa ko pang ate. So 'yon lagi kami nag-aaway nagtatalo ganyan na, "Hindi ka naman gumagawa dito eh." Basta gano'n ba lagi kami nagtatalo no'ng isa kong kapatid kasi reklamador din. Siyempre ako din, gano'n din. So, sino magpapaano, magpapatalo eh, parehas, 'di ba? So dapat dapat pantay pa din. Mm.
Hmm. Mm. Oo. Eh, ayan, ah, ah, 'pag mga ganyan nga 'yong sitwasyon 'no, ano 'yong, ah, usually na ginagawa mo or routine mo naman na, ano ba, may sinasabi ka ba nag, ah, tumatahimik ka na lang or paano?
Oo. Ay, siyempre hindi kasi nga puwede na hindi gagawin 'yong ano 'no, ginagawa sa bahay. So, ganito ginagawa ko sa 'yong sa kapatid kong ano, lagi kong nakakaaway sabihin ko, "Basta ako gagawin ko na yung ano ha, maglilinis na ako, maghuhugas, tsaka magsasaing." kasi siyempre malaki na ako no'n nakapagsaing na, "Bahala ka na sa iba diyan." sabi ko sa kanya kasi 'yon nga, parang ang toka dati din ng isa kong ate, 'yong sa bakuran namin. Kailangan laging malinis 'yon. Ayaw ng nanay ko na madumi 'yong bakuran. So dapat lagi 'yong malinis. Tapos 'yon nga, dapat laging puno 'yong mga drum doon ng tubig ganyan. Kaya 'yong mga kuya ko dapat makapag-igib na din. So, ayun no'ng time na 'yon kasi 'yong isa kong kuya parang, ah, nagtrabaho na din tapos 'yong isa naman nag-a-apply. Dalawa lang talaga kaming inasahan no'ng time na 'yon no'ng isa kong kapatid. Ayun putik na 'yan nag-aano kami eh, 'yong tawag dito mhm.
Mhm. Mm. Oo. Kaya yan ah. Oo. Ah, 'di ba dati hindi ka nga kamo marunong 'no? Eh, sino naman nagturo sa 'yo para ayan magawa mo na 'yong mga gawain mo? Oo, lahat, lahat ng hindi mo kaya gawin dati.
Nagsaing? Ay hin okey. Siyempre natututunan 'no, nang kusa. Natutunan ko lang nang kusa, 'yong paglilinis ng bahay? Siguro dahil nga nakikita ko sa nanay ko. 'Yong paghuhugas din ng plato, ang sabi niya kasi sa'kin no'n dati, "Tara dito ano, panoorin mo 'to." gano'n. Gano'n siya eh, gano'n siya mag-utos. So, ayun pinanonood ko lang, tapos 'yon natututunan naman eh. Do'n ko nga napapatunayan talaga na, ah, 'pag 'yong 'pag bata ka tinulu tinuruan, magaling ka talaga dun sa anong 'yon, 'pag laki mo, 'di ba? Parang sisiw na lang sa'yo 'yong mga gawain. Yes. Gano'n 'yon.
Hmm. Hmm. Hmm. Ah, gano'n ba 'yon? Ah, ito naman 'no, nung, ah, ngayon 'di ba, may pamilya ka na siguro. Ah, pa'no mo naman, ah, ayan, hinahati-hati naman yung, ah, gawaing bahay diyan sa inyo?
Eh, wala akong choice. Sa akin lahat 'yon, huwag kang mag-alala. Ang inaano ko na lang do'n, yung routine ko. Kasi siyempre yung routine ko yung talaga importante do'n. Tapos 'yon nga, mm, kumuha na lang din ako ng ah, kinuha ko yung kapatid ko na bunso, tapos siya nag nagbabantay sa kapa sa anak ko para kahit papa'no nakakakilos ako. Eh di routine ko pagtapos ko sa trabaho, ayan. Ayun yung madalas ko talaga dati na ginagawa 'no. Paggising, ah, siyempre kung ano yung puwedeng gawin, gagawin na, yung paghugas ng plato, pagsaing, ah, pagwawalis, paglilinis, ganyan. Hangga't 'di pa nagigising yung anak ko. So, 'pag nagising na yung anak ko, siya naman yung asikasuhin ko, ganyan. Siyempre, papakainin mo, lilinisan mo ng katawan, ganyan. Tapos paaarawan ko, pinaglalaro ko ng kahit konting, ah, oras do'n sa sa labas para kahit papa'no siyempre, 'di ba, parang maano yung katawan niya. Ta's 'yon after no'n, ipapasok ko tapos 'yon anohin ko na naman siya kasi nga basa na naman ng pawis, di lilinisan mo na naman. Tapos ano ba, ang haba na ng sinasabi ko, ah. Tapos 'yon na, ah, gagawin ko na yung iba pero 'yon nga lang, may medyo nagi-guilty ako kasi nga nabibigyan ko siya ng cellphone o kaya 'yon, nakakapanood siya sa TV, kasi nga, ay mm.
Mhm. Eh, ano pala 'yang ano naman yung kamo ikaw na lahat. Mhm. Eh, base nga sa ano 'no, kuwento mo. Parang nakakapagod naman lahat nung, ah, ginagawa mo 'no, kasi ikaw lahat. Hmm, hindi ba pumasok sa isip mo na kumuha ng, ah, kasambahay kasi kung, ah, may trabaho ka naman, 'di ba. Kasi iba yung matitipid mo sa oras, 'di ba? Eh, kung magkano lang rin naman ang isang kasambay sa isang buwan. Ah, hindi ba pumasok sa isip mo 'yang mga ganyang alternative ways na pwede kang kumuha ng, ah, maglilinis? 'Yan, para paggising mo, ah, maayos na lahat, 'di ba. May oras ka na sa anak mo tapos makakapagpahinga ka, makakapagtrabaho, gano'n.
Eh, wala tayong magagawa, eh, walang choice, eh. Mm. Mm. Mm. Bale mhm. Okey na. Ang naisip ko lang ngayon 'no, ah, kumuha ako ng tagalaba. 'Yon lang. 'Yon lang kasi 'yong pinaka-hassle sa 'kin sa lahat talaga. Kasi 'yon naman iba talaga ay nagagawa ko. So, okey lang sa'kin. Ah, tapos 'yon naman nagbabantay naman 'yong kapatid ko do'n sa binabantayan niya naman 'yong anak ko kapag 'yon nga nagwo-work ako ganyan. So okey lang. Pero 'yon nga 'no, hindi ko rin kasi pinagkakatiwala 'yong anak ko sa 'yon nga about sa pagkain, sa pagpapaligo. Hindi ko talaga pinapa-ano. Ako talaga 'yon. Kasi siyempre ayoko naman mamaramdaman ng anak ko na puro na lang akong trabaho. So gusto ko din, ah, do'n sa gano'ng paraan ip maipakita ko na talagang mahal ko siya. Tsaka siyempre, ah, kaya ko pa din siyang asikasuhin kahit busy ako, 'di ba?
Mhm. Mhm. Ayan. Eh, ikaw, ano naman 'yong, ah, parang nga nire-reward mo sa sarili mo 'no 'pag natapos mo 'yong mga ganyang ibang gawain ganyan or, ah, 'pag pagod ka talaga? Kasi may mga araw talaga na paggising mo ayaw mo ga gawin 'yan lahat, eh, 'di ba? Hindi naman ikaw robot na pare-parehas 'di ba 'yong, ah, ah, 'yong emosyon mo araw-araw gano'n. So ano 'yong iniisip mo or incentive mo or reward mo para sa sarili mo 'pag ganyan?
Meron ba? Hmm, nangyayari pero 'yon nga Siguro, ano talaga, 'yon nga, nag-o-order ako online, para pagka dumating yung order masaya ako. Pero, 'yon nga 'no, ako kasi kahit wala naman akong choice eh, kahit ayaw ko na may nangyayaring gano'n talaga na minsan ayoko ng kumilos or parang ayoko ng tumayo. Pero, 'yon nga 'no, 'pag nakikita ko yung anak ko, may choice ba, 'di ba? So, siguro puwedeng magpahinga 'pag napagod pero yung, ah, talagang totally na hindi bumangon hindi pupuwede sa akin 'yon. Kasi nga, ayun nga, may anak ako, eh, tas may trabaho pa ako. So, ano na lang, 'di ba? Ano na mangyayari sa'min, dalawa kami dito, 'di ba? Wala naman ibang aasahan.
Mhm. Ah Eh, kapag ganyan 'no, ah, paano naman sa tingin mo nako-compromise 'no, yung, ah, oras mo sa, ayan, sa trabaho. Paano mo napapaghati-hati 'yan? Kasi gawaing bahay pa, tapos anak pa. So, ah, it ilang oras lang rin naman ng, ah, libre nating oras sa isang araw kasi siyempre tuutulog ka pa, gano'n, oh.
Mm. Mm. 'Yon na nga, eh. Siguro do'n talaga ako naaano, 'no, sa pagtulog talaga, sa totoo lang. Yung halimbawa na lang 'no, talagang mad mas madalas ang tulog ko, 2, 3, 'yan na 'yon. So, buti na nga lang din 'no sa ngayon, ah, katulad no'ng isang araw 'no, grabe first time ko maka makaano ng tulog na umabot ng 7 hours. So, 'di ba parang achievement na 'yon para sa akin. Pero 'yon nga Oh, kaya nga, eh, grabe gusto ko na nga magpaano no'n eh, alam mo, magpa-buffet kasi nang nangyari sa akin, "Ay, talaga ba? Seven hours 'yon?" So, 'di ba parang ang sarap pala. Pero 'yon nga, do'n talaga ako naaano, sa pagtulog, sa pagpapahinga, 'yon talaga, do'n ako kulang. Kasi alam ko sa sarili ko na nagagawa ko lahat, eh. 'Yon nga lang yung pagpapahinga talaga.
Hmm. Yun 'yon oh. Congrat Mm. Ah, eto pa, ah, nung, ah, ikaw lang ba palagi 'no, yung, ah, nandiyan sa inyo? Ah, paano naman, ayan, kapag, ah, may mga sitwasyon or kung may kasama ka dati 'no? Sino yung, ah, gumagawa ng mga ganyang mga gawaing bahay, 'no? At, ah, talagang ano, kung ah, may partner ka dati?
Hmm? Kung may mm? Ah, okey, kasi dati, ah, parang nag na-stop ko din kasi 'yong negosyo ko. Parang ah, no'ng baby baby pa 'yong anak ko. Siyempre ako na 'yon, ako pa din 'yon. Wala namang ibang gagawa din hindi naman puwede siya kasi nga rason niya may trabaho siya. Siyempre siya 'yong lahat, so sa lahat ng gastusin. Ah 'yon, parang nakabili siya ng ano ng katulong gano'n. Gano'n 'yong dating. Mm. Oo.
Oo. Mm. Ayun, oo. Pero ikaw, ah, ano 'yong masasabi mo sa mga ganyan 'no. Sa kultura ng mga Pilipino na 'yong may mga gender, ah, mga bias ba 'yan ganyan? Sa ano sa paggagawa ng gawaing-bahay, eh, sino ba dapat 'yong gagawa, ganyan? Ah, ano ba 'yong masasabi mo sa mga ganyan?
Mm. Parang pinap mm, yes. Kaya nga. Hmm, alam mo sa totoo lang 'no, lahat lahat tayo puwedeng gumawa ng gawaing-bahay. So talagang ano eh, talagang na dinadahilan lang na kesyo may trabaho ako, ganyan. Kasi alam mo ako siyempre 'no, ah, ah, 'di ba nga nag nag-aalaga ng bata hindi hindi biro mag-alaga ng baby, 'no, sa totoo lang. Talagang nakakapuyat lahat ng pagod mo, ganyan. Tapos siyempre breastfeed pa ganyan. So talagang puyat, pagod, ganyan, gutom, talagang nararanasan. Ta's 'yon pa 'pag tingin mo sa bahay, ang dumi kasi walang kikilos kundi ikaw lang. So 'di ba, parang, ah, grabe din para sa'kin 'no, ah, kung talagang hindi lang hindi naman do'n ang basehan, eh, kung ano, kung lalaki o babae tingin eh, 'di ba? Parang ang ano do'n dapat ,pare-parehas matuto sa gawaing bahay. Kasi siyempre hindi naman habang buhay malakas kayo parehas. So paano na lang 'di ba, pagka wala na? So pa'no ka, 'di ba? Gano'n 'yon.
Mm. Mhm. Hmm, 'ayun nga 'no. Mhm. Eh, eto pala 'no, ah, ano naman yung ma-a-advice mo 'no, sa mga mag-asawa, o kaya mga may partners 'no, na gusto talagang mag-equalize nung tungkulin 'no, kung paano hati-hatiin yung, ah, gawain sa bahay, sa pamilya, ganyan. Pero parehong busy naman. Ano sa tingin mo yung puwede nilang gawin or mga quick hacks or routines or rituals na pwede mong ma
Oo. Okey. Ako nga walang partner, tapos magpapayo ako. Pero 'yon nga ano, kung sa ting yung ano lang, yung gusto ko lang din na parang gusto kong mangyari ano, sige ipapayo ko na lang din. Ano, ah, siguro, ah, alam mo 'yon magbigayan, 'wag magsilipan sa gawaing bahay, sa totoo lang. Kasi halimbawa nga niyan, parehas naman kayong busy, so yung mga puwede niyong gawin pag-uwi mo or puwede niyang gawin pag-uwi niya, so 'yon gawin n'yo 'yon parehas para hindi kayo nagkakasilipan. Kasi unang-una, hindi naman ibang tao yung nakatira sa bahay n'yo. 'Yon talaga yung pananaw ko, 'di ba? Sino ba yung matutulog sa kama? Sino ba yung hihiga diyan na, maraming, ah, maraming alikabok, ganyan. Tapos may mat maaatim n'yo ba na hihiga kayo, pagtingin n'yo sa kisame, puro agiw, 'di ba, parang, siguro depende rin sa tao. Kasi ako talaga, hindi ko kayang kumain na madumi yung bahay, sa totoo lang. Hindi ako nakakakain ng madumi yung bahay. So, siguro iba-iba lang din talaga yung ano, pero 'yon nga, mm, dapat talaga, ah, dapat pantay. Kasi kung parehas kayong nagpapagod, parehas din kayo mapagod sa gawaing bahay, ganun lang.
Mhm, eh, ngayon? Mm. Mhm. Ayan, oo, eh. Mhm, pero hindi mo pa rin talaga ano, ina-advice rin ba talaga na ayan, kumuha na lang nung kasambahay o helper 'no, para at least, ah, wala na kayong pag-awayan or anything.
Mm. Eh, 'yon nga, eh. Ang ano kasi nga do'n 'di ba, ah, yung ano nga kung mag puwedeng magpantay 'di ba, hindi mo naman sinabi na, "O, sige kuha na lang ng ganun, ewan ko sa'yo." Pero 'yon nga, o kung may pera kayo, eh di kumuha kayo ng kasambahay. Pero nga, ako nga kasi hindi, talagang tagalaba lang gusto kong kunin.
Mhm, ayun. Ah, sa tingin mo 'no, 'yang paghati-hati naman ng gawaing-bahay niyo, dati sa pamilya, ah, 'no, nung bata pa kayo eh, paano nakatulong 'yan sa'yo ngayon na may sarili nak? Mm.
Mm. Oo. Siyempre. Siyempre, mas napadali yung buhay ko sa totoo lang, kasi kaya ko na siyang gawin ng mabilisan. Kaya ko na siya, ayun, puwede na rin akong mag multitask na yun nga nagluluto ako, naghuhugas ako ng plato. Puwede na rin akong magwalis, kasi alam ko na, kalkulado ko na kung, ayan kung paano kunyari na lang yung sa pagluluto 'no, puwede mo naman hinain yung apoy tapos gumawa ka pa ng iba, basta huwag mong kakalimutan yung niluluto mo, ganun. So totoo naman talaga na marami akong natutunan sa nanay ko at siyempre thankful ako dun sa ginawa niyang yun na, sa'min magkakapatid, yun nga, ganun.
Mhm. Ayan, 'no, okey. Mhm. Ah, tawag dito ah, bukod pa diyan 'no, may ah, ah, parang iba ka pang natutunan, oo, or idadagdag pa.
Idadagdag pa. Yes. Ayun, ayun lang din talaga eh, sa gawaing-bahay, tsaka yun kayong magkakapatid 'wag kayong nagsisilipan, kasi maganda yung nakakapaghati-hati kayo ng gawain talaga sa bahay, bat dahil para sa inyo din 'yon. So, yun 'no, maraming salamat sa pakikinig.
Mm. Ah, maraming salamat rin dito sa kuwentuhan natin 'no, at paalam, hanggang sa muli.